Ừm, thật sự nha, rất là tinh tế luôn á. Thì đầu tiên á, cái mà mình ấn tượng nhất đó là cái việc mà, à, bạn một bạn rồng ở trong đó, bạn rồng đó thì thực tế là một, ừm, vị thần sông, thì vị thần sông đó bị quên mất cái tên thật của mình, và phải làm nô lệ cho cái bà chủ quán á. Ừm, thì, ưm, ưm, nói chung là mình mình tự nhiên mình đã đặt ra một câu hỏi: "Tại sao vị thần đó lại quên mất cái tên của mình? Và tại sao quên mất tên của mình lại phải là thuộc hạ của cái ví vị cái cái cái người chủ quán đó?"
Ừm. A, bạn rồng. Ừm, ừm. Ồ! Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. À, mình mình mình bắt đầu hiểu hiểu ra rồi. Vậy thì sau này nha, khi mà mình lớn lên rồi, bạn có tìm được cái câu trả lời cho câu hỏi đó chưa? Khi mình trải qua những cái sóng gió cuộc đời á, là tại sao cái vị thần đó là quên tên mà lại phải làm nô lệ, bạn đã tìm được câu trả lời chưa?
Ừm, ừm. Ừm, thì thật ra á, ưm, cái lý do cụ thể vì sao vị thần đó quên mất tên của mình thì mình cũng không có nh có còn nhớ lắm. À, tuy nhiên á, thì nó giống như là khi mà một cái dòng sông á ừm, một cái dòng sông mà bị ô nhiễm rồi bị, à hoặc là bị khô cạn đi, nó là một vị từng là một dòng sông sau đó nó bị khô cằn đi, thì cái vị thần sông đó, giống như là, không có tồn tại được nữa, hoặc là họ bị mất đi cái nơi cư trú và họ phải lang thang rồi họ mất đi cái thần tính của mình. Thì, ừm, mình mình nhớ mang máng nó là như vậy đó.
Ừm. Ẩn dụ, đúng hông? Ừm, ừm. Ờ. Ừm, ừm. Ờ. Ừm. Chà! Vậy ra là ngoại trừ là cái việc là đưa đưa các cái chi tiết đó vào trong cái cốt truyện, mà cái chi tiết đó nó còn được gài gắm để phản ánh lên cái, gọi là, những cái tình tình trạng môi trường, đúng hông bạn?
Đúng rồi.
Ừm, hay quá ta! Ừm, vậy thì, ờ, không biết á là, ờ, khi hơi khi mà mình mình xem lại về những cái lần về sau như vậy nè, bạn nghĩ là cái cảm xúc của bạn á, nó có còn vẹn nguyên như hồi bé mình xem hông? Hay là nó nó đã trở thành một cái cảm xúc khác liên quan đến cái phần hoài niệm nhiều hơn?
Ừm. Ừm, đúng như bạn nói rồi đó, nó sẽ giống như là một cái phần hoài niệm hơn. À, tại vì cái lúc mà mình x à, còn nhỏ á, mình xem nó lần đầu tiên với cái đầu óc nó còn, gọi là, nó còn ngây thơ, nó còn trắng tinh, nó hông có gì hết, thì cái cảm xúc nó sẽ khác. Còn khi mà mình đã tiếp thu được cái nhiều cái nguồn kiến thức và nhiều cái phần ý kiến khác nhau, thì lúc mà mình xem lại mình cũng sẽ có những cái, gọi là, những cái phân tích, những cái ý kiến, cảm nhận khác nữa.
Ừm, ừm. Ừm. Ngây thơ. <chuckles> Ừm. Ừm. Ừm.